Alors, s'il y a bien, heu, quelque chose que j'apprécie, heu, dans, heu, l ma ma culture d'origine, en fait, c'est qu'on a une tradition de, hem, de solidarité, heu, entre nous qui est très marquée, qui est très forte, tu sais? Et heu, et et ça je l'apprécie, on va dire, heu, vraiment sur le côté, heu, théorique, heu, je trouve que c'est c'est c'est fort, heu heu, c'est fort de message, mais je te cache pas, heu, que lorsqu'il s'agit ben vraiment de de faire preuve, heu, de de solidarité. Il m'arrive, hein, f enfin, de, heu, de de me dire que c'est c'est pas forcément pour moi. Heu, et heu, et parfois, j'aimerais, heu, ben, tu vois, vraiment, heu heu, vivre pour moi, pour, heu, pour la famille que j'ai construite et non pas toujours penser, tu vois? Un peu, heu, trop, heu heu, général, heu, auprès de bah voilà, de de de mes frères et sœurs, heu heu, de, heu, de de mes parents et et et j et je m'en veux, heu, tu vois? D'avoir, heu, d'avoir ça à l'esprit, heu, parce que c'est c'est clairement contraire, heu, à à ce qu'on m'a inculqué, comme je te l'ai dit. En plus, heu, tu vois? Je je trouve ça, heu, vraiment beau, heu, sur, heu, sur le papier, heu, et heu, mais mais j'aimerais, heu, vraiment, tu vois? Heu, trouver, heu, un un équilibre entre, heu, ben voilà le fait de de d'aider, heu, parfois, heu, voilà, tout en gardant quand même, heu, une certaine, heu, hem, distance avec, heu, a a a avec ça, heu, en en protégeant, bah finalement, heu, ma famille, heu heu, un peu plus un peu plus restreinte. Est-ce que, heu heu, tu tu veux bien qu'on en discute et peut-être essayer de me trou de de de m'aider à trouver, heu heu, des des des idées pour me sentir à l'aise avec, heu, avec mon besoin d'équilibre?
Oui. Ah oui, tout à fait. Avec plaisir.
Je te remercie. Heu, je te je te je te remercie. Du coup, en fait, aujourd'hui, ce qui me gêne, heu, c'est que, heu, lorsque, ben, tu vois? On on vient, heu, me me demander p heu, parce que, bon, là, heu, tu tu l'as deviné, hein, la question est principalement financière. Heu, lorsqu'on vient me demander, du coup, heu, voilà, de participer, heu, à un projet, un peu, heu heu, un un peu général, tu vois? Qui ne me concerne pas directement, heu, tu vois? Je suis un peu du genre à à à freiner. Heu, et hem, et et du coup, je je j'ai l'impression de de de me sentir jugée, du coup, par les autres membres de ma famille, et je sais pas forcément comment, heu, comment gérer cette, heu, cette émotion.
Oui, je comprends tout à fait et heu, est-ce que tu peux m'en dire plus, par exemple, sur un exemple de projet, heu, sur lequel tu as été sollicitée, où est-ce que tu as dit: «Non» et et que, justement, tu étais gênée par ce refus?
Mouais, bien sûr. Alors, heu, là, j'ai mes parents, ben, qui, heu, qui qui pensent retourner au pays, heu, enfin, voilà, heu heu, d'ici, heu, d'i d'ici, quelques, mmh mmh, quelques années, heu, le temps le temps qu'ils arrivent à la retraite, mais c'est vrai que, bah, ils ont jamais rien construit là-bas, sur place. Heu, et heu, bah, voilà, heu, pour l'installation, effectivement, il faut quand même qu'ils aient, heu heu, le le minimum syndical. Une maison, les voi la la voiture et cetera. Donc heu, i ils ils nous demandent, heu, à à mes frères et sœurs et à moi, de, heu heu, bah, voilà, de participer à ce projet, heu, de, heu heu, de de relocation, heu, donc heu, qui qui qui peut arriver incessamment, heu, sous peu. Heu, et nous, enfin, voilà, heu, n nos nos parents, ils nous ont éduqués, en tout cas, vraiment dans cette idée de solidarité, donc je comprends le message et et vraiment, je c'est, heu, c'est c'est c'est assez abouti dans mon esprit, mais heu, aujourd'hui, en fait, ja je je j'ai déjà du mal à à gérer, heu, mon quotidien, ma famille, heu heu, de trouver, heu, voilà, le le le le le juste milieu, déjà, à mon niveau et et participer sur, heu, quelque chose de lointain, heu, et pour mes parents. J c'est c'est égoïste, mais en fait, je je c je je ne peux pas, en fait, je ne peux pas. C'est pas forcément que je ne veux pas, mais c'est que je ne peux pas et heu, et leur dire non, c'est, heu, j'ai j'ai j'ai l'impression de les trahir, en fait.
Oui, je comprends tout à fait, effectivement, que tu sois, heu, tiraillée, finalement, par, heu, tes tes parents et ta vie personnelle, et et effectivement, cette pression, quelque part, heu, familiale, qui fait que vous devez tous participer. Est-ce que, justement, tu parlais de retraite, heu, tes parents, heu, quand ils seront à la retraite, heu, n'auront pas suffisamment les moyens, justement, de subvenir à leurs besoins, s'ils allaient vivre ailleurs?
Mouais, bien sûr. Ben c'est, heu, c'est ce qu'on anticipe, effectivement, parce qu'ils ont pas une carrière pleine, heu, en en France, heu, donc du coup, heu heu, du du du du du coup, c'est c c'est compliqué. Heu, ils auront, heu, vraiment, heu heu, un un un minimum. Alors, c'est déjà ça hein, il y a pas de problème, heu, mais heu, mais pour vivre, heu heu, au q au quotidien et surtout où reconstruire parce que ben c'est ça, ils sont plus forcément, heu heu, aussi jeunes. Donc il y a dé dé déjà, il y a pas le, heu, hem, ils ont pas la force physique, <chuckles> mais aussi ben voilà le le tout le le le confort financier qui leur permettrait vraiment de se lancer dans un projet comme ça, heu, c'est c'est c'est c'est clair que c'est pas, heu heu, c'est c'est pas maintenant, en fait, que tout va se tout va se mettre en place et heu, et peut-être que dans leur esprit, ils se sont dit: «Mais de toute façon, en vieillissant, c'est pas grave, nos enfants seront là» et heu ça, ça fait vraiment partie, heu heu, voilà, de de la culture, de la tradition et heu heu, et je sais que, tu vois, par exemple, mes cousins qui sont restés au pays, heu, gardent cet état d'esprit heu, c'est heu, c'est c'est quelque chose de très fort, de très, heu, de très ancré et ils ont pas de problématique avec ça. Heu, et et et et moi, j'entends le le le le besoin, voilà, de, heu heu, d'être là pour heu, pour ses parents, pour sa famille, heu, en en général, heu, mais heu, mais mais dans un, heu, un contexte autre, heu, voilà, qui heu, qui qui est différent, en tout cas heu, m mo moi qui ai grandi en France métropolitaine, c'est pas forcément simple, heu, de, hem, de mettre heu tout ça, heu heu, de mettre tout ça en avant parce que ben, voilà, on pense à à nos obligations, heu heu, quotidiennes et et heu, et et voilà, garder cette, heu, cette tradition, c'est, heu, c'est pesant aussi sur les sur l'esprit.
Oui. Oui, je comprends tout à fait ce que tu ressens et effectivement, j'ai envie de te dire: «Ne culpabilise pas». C'est tout à fait normal de penser à soi, de penser à sa famille, celle que tu as construite, comme tu dis et et mmh, et je sais que c'est pas évident, effectivement, dans certaines cultures, heu, les enfants doivent, heu, subvenir aux besoins de leurs parents vieillissants, les aider aussi, pas que financièrement et et effectivement, être là pour eux et en fait, comme tu disais, c'est quand tu peux le faire que que tu dois le faire mais quand tu ne peux pas, tu ne vas pas, heu, au détriment de ta propre vie, de de tes enfants, de ta famille, heu, te pénaliser quelque part, heu, pour aider, heu, tes parents. Je je voulais savoir justement vau heu, bah combien de frères et sœurs tu as? Et à peu près à quelle hauteur, heu, vous seriez amenés à à être sollicités pour, heu, pour aider vos parents?
Mmh mh. Alors bah justement, ça c'est pas forcément défini, on est 5 frères et soeurs. Heu, mais heu, on va dire qu'il y a 2 équipes. Heu, j'ai mon grand frère et moi où heu, bah voilà, on est assez, heu, on est établi, on est un peu plus âgés et cetera. On a nos familles donc heu heu, en en entre guillemets, on aurait «la stabilité» on va dire pour, heu heu, pour pour y voir clair. Heu et puis après ben voilà, on a 3 frères et sœurs plus jeunes qui eux sont complètement en construction donc heu, clairement aujourd'hui leur demander un effort, heu, c'est c'est aussi ben sacrifier leur jeunesse et leur possibilité de heu, de stabilité. Donc hem, on on est pas on est pas forcément égaux heu vis-à-vis de de de de de de la question donc heu heu, je je suis en 1re ligne, mon frère, heu, mon frère et moi. Heu et et, du du du coup voilà, ça ça réduit un peu la marge de manœuvre pe puisque ben voilà, pour les aider vraiment concrètement. Heu, il faudrait trouver bah je sais pas moi, peut-être l'équivalent de de de 500 €. Heu heu, pour, heu, pour pouvoir, heu, être, heu heu, aidant pleinement, pour, heu, pour mes parents et 500 € à deux, heu, c'est c'est une somme, heu, astronomique. Heu, dans ne les dans nos conditions en tout cas de de vie actuelle, c'est, heu, c'est très très compliqué.
Tout à fait. Je comprends effectivement que cette somme puisse être, heu, importante dans votre budget et et pour le coup, mal répartie, finalement, parce que comme vous êtes 5 frères et sœurs, si c'était 100 € chacun déjà ça serait plus léger, on va dire, dans votre budget et vous auriez la possibilité de tous contribuer. Et justement, par rapport à cette contribution, qui en est à l'origine?
Heu, alors, on n'a pas forcément, heu, défini de, heu heu, de de de de de rapport là-dessus. Heu, enfin, encore une fois, c'est vraiment, heu, traditionnel, culturel, heu, donc il y a pas de contrat écrit, en fait, quelque part. C'est le contrat, il est surtout moral. Heu, donc du coup, je sais que m mes parents, heu, enfin, en tout cas, ils nous ont ils nous l'ont inculqué depuis qu'on est tout petit, donc je je sais qu'on aujourd'hui, heu, ils ils attendent de nous, finalement, de de de de les aider, heu, vraiment pour, heu heu, pour pour repartir de de 0, heu, arrivés à à à à la retraite, heu, et heu, et et et c'est là où j'ai j'ai j'ai une difficulté, finalement, heu heu, à à à à me sortir, heu, heu, apaisée par rapport à à mes choix qui qui seraient, on va dire, de, voilà, de les aider vraiment, heu, au au strict minima. Je, heu, je je me sens, heu heu, je me sens pas à la hauteur, finalement, de de mon rôle de fille, en tout cas, par rapport à à ce qui m'a été inculqué.
Et est-ce que vous en avez parlé avec eux? Est-ce que tu en as parlé avec eux?
Je saurais pas quoi leur dire. Très sincèrement, voilà, c'est, heu, je je saurais pas leur dire: «Heu, écoutez, voilà, vous nous avez élevés, heu, vous attendiez ça de nous. Heu, désolée, heu, on va pas pouvoir, heu, on va pas pouvoir, heu, vous vous vous aider, faites avec, quoi». Je très sincèrement, j'ai honte de de d'aborder ce ce sujet.
En fait, ce serait pas de leur dire justement que tu n'adhères pas aux valeurs, heu, qu'ils t'ont inculquées, mais plutôt juste de leur, heu, signifier, de leur expliquer, que financièrement aujourd'hui, tu n'es pas en capacité de pouvoir les aider et tes jeunes frères et sœurs non plus parce que justement, ils sont en pleine construction de leur vie. Et que vous allez être en difficulté financière vous-même si vous deviez contribuer justement à à cet effort familial, culturel, que j'entends bien et qui te touche et qui t'affecte et qui te parle finalement. Donc heu, sans culpabilité, peut-être leur expliquer que financièrement, en fait, ce n'est pas possible pour toi et que si ça l'était, ça aurait été avec plaisir.
Mmh. Ouais. Oui, c'est vrai. Non, mais, heu, je pense qu'il s'a il s'agirait, heu, d'oser, hein, heu heu, passer, heu, pa passer le cap de cette discussion, peut-être que, heu heu, effectivement, tu vois? Je te disais que c'était, heu, quelque chose qu'on nous a inculqué petit, heu, mes mes parents sont n'ont pas d'œillères, hein. Ils ont conscience quand même que la difficulté de la vie aujourd'hui, heu heu, voilà, nous fait faire, heu, des choix, heu heu, des des choix rationnels peut-être, qu'on qu'en ayant qu'en menant cette discussion, heu, on se rendrait compte que finalement s effectivement, ils ont un plan B, hein, et que, heu, je je n'ai pas, heu, à me sentir, heu, coupable. Donc, heu, enfin, heu, je te je te je te remercie, hein, d'avoir, heu, d'a d'avoir bien voulu en discuter avec moi là. Je je je réalise, heu, qu'il y a certainement, heu, des des des choses à faire avant de, heu, voilà de de de de me culpabiliser à ce point sur, heu, sur ce ce sujet en particulier, donc heu, ben, mer merci beaucoup en tout cas, d'avoir été, heu, à l'écoute. Et heu, et tes mots bienveillants, voilà, m'aident, heu, vont m'aider en tout cas, à à à à placer, heu heu, des mots envers mes parents.
Je t'en prie, et si tu as besoin, n'hésite pas.